Heu, oui je voulais te parler d'un, hem, une problématique que j'ai, heu, sur le le le en fait je gère, heu, différents magasins, heu, dans toute une région de de la France. Et heu, j'ai une une problématique, heu, là particulière sur une équipe, heu enfin c'est moi qui fais la construction d'équipe, heu, je suis je suis gérant, je suis indépendant, mais en fait je je gère le les embauches du personnel et la gestion de des magasins. Et hem, j'ai une équipe en particulier où en fait, hem, j'ai fait quelques erreurs d'organisation, heu, malheureusement c'est peut-être pas qu'une, il y a une succession en fait de de de un peu une réaction en chaîne d'erreurs qui ont qui ont mené à des des défaillances du magasin, des problématiques qui les ont mis dans le jus. Heu et aujourd'hui, heu, la la difficulté, c'est de réussir à, hem, finalement, reconstruire la confiance qu'ils ont envers moi et envers ma gestion du magasin. Parce que du coup, ils ont tendance à dire: «Ouais, bon, bah, là, on va plutôt faire comme on l'entend parce que, heu, vu qu'il a si c'est pour qu'il se plante encore, heu» et et du coup, c'est un petit peu délicat, à rétablir cette confiance.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ah oui, je suis désolée hein que tu aies, heu, que tu aies ça à gérer. Mais en tout cas, mmh, j'aimerais vraiment souligner quelque chose, c'est que, mmh, je te trouve super humble. Heu, tu viens avec ça, en assumant, heu, que peut-être il y a eu des des erreurs. Donc, heu, je trouve que déjà c'est un un bon premier pas dans, heu, l l'envie en tout cas de la reconstruction de la confiance. Hem, du coup, heu, on si tu si tu veux on peut en parler ensemble, essayer de voir si voilà, il y a des, heu, des options pour re regagner la confiance petit à petit. Heu heu, cette équipe-là, heu, toi, heu heu, outre ce ces épisodes-là où ça a pas très bien marché, heu, c'est quoi ta relation à l'équipe? Comment c'est? C'est assez, hem, naturel, heu, est-ce que vous vous parlez facilement? Heu, comment ça se passe pour toi?
Alors le le la relation est très bonne globalement avec l'équipe. Ce qu'il y a c'est que j'ai construit l'équipe initiale, j'avais pas de manager au niveau du magasin. Heu il y a eu une, heu, mais bon j'ai dû gérer le magasin, heu, un peu en tant que manager alors que j'avais les autres magasins à gérer mais c'était, bon, c'était pas évident mais ça s'est bien passé, j'avais une très bonne relation avec les employés, on a relevé le magasin, ça tournait, l'organisation était au top. Super. Heu et puis, j'ai embauché un manager.
Mmh. OK. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
Je l'ai peut-être embauché un peu à la va-vite, en désespoir de cause parce que j'avais d'autres choses à gérer, je pouvais pas rester dans le magasin, heu heu, tout le temps. Heu, c'est quelqu'un qui est parti en formation. Le retour de formation était moyen. On m'a dit attention, heu, là là, le le passage en magasin a pas été évident, peut être ingérable derrière, et cetera. Je me suis dit: «Bon, on va quand même tenter le coup». Parce que j'étais un peu aussi, heu, comment dire? J'étais un petit peu heu à bout et j'étais un petit peu, heu, voilà, heu heu, en manque de solution, autre, finalement, parce que j'a j'avais d'autres problématiques à gérer à côté, heu, sur d'autres magasins et je me suis dit: «Bon, ben on y va, on tente le coup, on la met».
Bien su Mmh mh. Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh.
Seulement, ça a pas du tout matché heu, ça s'est pas bien passé. Heu, je l'ai écoutée à des moments où j'aurais peut-être pas dû l'écouter. Résultat, il y a eu des problématiques de livraison qui fait qu'ils ont pas du tout réussi à gérer. Le magasin est parti en bazar et et les équipes, heu, ben, au bout d'un moment, ont se sont dit: «Bon attends on a plus personne pour nous gérer, heu, lui nous aide plus et puis elle, elle fait n'importe quoi, on va faire un peu, heu, comme on veut».
Mmh. D'accord.
Du coup, heu, du coup il y a y a plus trop de confiance dans la gestion globale et ce qui est d'autant plus délicat, c'est que, je peux pas non plus taper sur la tête du manager face à eux, à du de de leur de responsable.
Mmh. Mouais, bien sûr. Et, hem, justement, tu as est-ce que tu as, mmh, tu es allé leur parler? Est-ce que tu as assumé l'aspect, hem, heu, bon, ça a été un choix, heu, pour le manager, apparemment, ça ça marche pas très bien. Heu, mais, heu, je vais réviser ça. Est-ce que déjà tu as tu as, mmh, les mains libres pour, hem, parler au manager pour, heu, ajuster les choses? Ou, heu, tu es un peu piégé dans dans cette histoire-là?
Oui, j'ai les manips pour ajuster les choses. Heu, maintenant, j'essaye de du coup, de faire un peu le médiateur entre les 2. Heu, seulement eux, ils ont une vision un peu c'est vrai que je je j'ai je gérais le magasin, il y avait une bonne relation avec eux. Ils ont une vision un peu d'abandon, finalement. Heu, finalement, l'erreur, elle est là, c'est de de v d'avoir, heu, d'avoir, heu, sauté tout de suite sur mes autres priorités, heu, sans faire une transition douce, entre, heu, finalement, mon management qui passait bien avec eux et le nouveau management de la respons de la nouvelle responsable et heu, mon erreur principale était là. Heu, c'est qu'ils se sont sentis un peu abandonnés du jour au lendemain avec, heu, quelque chose qui leur convenait pas du tout et heu, et ils se disent: «Bon, ben, voilà, en fait, heu, dès qu'il peut, il nous largue, quoi» et heu, donc c'est c'est la difficulté, elle est là. C'est rétablir, justement, heu, heu, cette confiance, heu, globalement en management, parce qu'ils ont l'impression d'être un peu baladés en fait, dans le management, j'ai l'impression.
Mmh mh. Ah! D'accord. Mmh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh. Je comprends. Mmh, d'accord et est-ce que tu as, mmh, essayé simplement, justement, de leur dire ce que tu viens de me dire? Parce que, heu, je trouve ça, heu encore une fois, hein, je trouve que c'est très professionnel de ta part et très mature de de de reconnaître que, heu en tout cas de de réussir à analyser ce que ton équipe a pu ressentir et hem, d'aller leur expliquer: «Ben, c'est pas je vous ai pas abandonnés à d'autres tâches, heu, c'était un contexte très particulier. Je pensais que ça allait prendre, en fait. Heu, maintenant, bon, ben, on apparemment, ça a pas été si fluide que ça. Heu, on peut tout à fait, heu, heu, réajuster les choses et j'aimerais bien vous impliquer. Qu'est-ce que vous proposez?». Heu, voilà et et peut-être s'excuser, hem. Est-ce que, heu, tu te sentirais, en tout cas, de le de tous les réunir et puis, heu, vraiment repartir sur une, heu, une base, heu, toute propre, toute saine, à dire: «Je reconnais que ça n'a pas marché, mais maintenant, on va on va faire en sorte que ça aille mieux parce que vous êtes aussi importants que n'importe quel magasin.»
Alors c'est là qu'intervient ma 2e erreur. <chuckles> Hem, qui a qui a un peu, hem, je dirais, complexifié parce qu'effectivement, oui, j'y étais dans ce sens-là. À aller les voir en disant: «Bah, écoutez, heu, je vois que ça match pas, donc on va essayer de de recadrer les choses, de parler en avant, quelles sont vos problématiques?». Donc ils m'ont expliqué tout ce qui allait pas: «Heu, oui, elle fait ci, elle fait ça, na na ni, heu» OK. Je prends toutes les doléances, je dis: «Ecoutez, je vais voir, heu, comment on peut on peut essayer de fluidifier les choses». Hem, j'en ai parlé, du coup, à la responsable. Je suis je suis allé vers elle derrière en disant: «Attends, faut qu'on échange, heu, visiblement, il faut que faut améliorer vos relations. Heu, tu peux pas y aller de manière aussi sèche», enfin fin voilà, j'ai essayé de d'aussi d'arrondir les angles pour, heu, pour essayer de de de l'emmener, heu, heu, dans une voie en disant: «C'est tu par la force ça va être compliqué. Faut vraiment essayer de de de peut-être, oui de de de lâcher du lest sur certains points et qu'on pour pouvoir avancer, puisque le magasin, heu, tournait bien, il y a pas de raison, c'est une bonne équipe, il faut que vous arriviez à vous arranger». Heu, maintenant, elle est retournée vers eux de manière un peu trop abrupte et finalement, j'aurais dû, à elle, lui donner des consignes claires. Heu, maintenant, heu, je suis gérant, c'est un responsable de magasin qui est arrivé en tant que gérante aussi, donc en soi, je n'ai pas de directives à donner.
D'accord. <chuckles> D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ah. Mmh mh. Mmh. D'accord.
Je ne peux donner que des indications, heu, des conseils, heu, mais ce n'est pas une, heu, une employée. Heu, heu, comment dire? Je je n'ai pas un rôle de je ne suis pas son responsable hiérarchique, légalement parlant et directement parlant. Donc je peux pas non plus lui imposer des choses, mais j'aurais peut-être dû lui dire les choses de manière quand même un peu plus directe. Parce qu'elle est retournée vers l'équipe de manière très maladroite en disant en gros: «Bon, ben, ça sert à rien d'aller vous plaindre heu, au responsable régional au-dessus, heu, on est là pour bosser ensemble» heu, et c'est très maladroit sa façon de le dire et et c'est parti pire que mieux et du coup, maintenant, ils me voient un peu comme le comment dire? Heu, ils ils je pense qu'ils ont perdu un peu la confiance dans le sens où ils ils vont moins facilement se confier à moi parce que c'est un peu genre: «Ouais, on va se se confier à lui, mais de toute façon, qu'il aille tout répéter derrière à elle et qu'elle nous crie dessus, ça sert à rien.»
Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, oui, je vois. Heu, c'est vrai que ça a compliqué les choses. Moi, je suis désolée, hein, parce que du coup, c'est vrai que ça ça t'a un peu piégé quelque part. Hem, en tout cas, heu, tu as fait bonne volonté. Bon, après, voilà, tu essaies encore de remettre les choses en place, donc heu, heu, je suis sûre qu'il existe encore des solutions. Je crois que quand la confiance, elle a été perdue, heu et que par 2 fois, ben, tes emp les employés, en tout cas de de la boutique, heu, que tu gères, hem, ne croient plus qu'il y aura des choses concrètes, c'est d'amener des choses concrètes, mais petit à petit. Est-ce qu'il y aurait des sortes de petits engagements, mais juste pour, heu, vraiment, heu, hem, rendre les relations entre tout le monde plus simples, l'organisation plus simple, des tous petites choses, heu, qui pourraient être mises en place de ton côté, hem, et hem, avec lesquelles tu es sûr que la manager, heu, va vraiment suivre? Heu, je sais pas, hein, mmh, par exemple, tu m'as parlé d'un problème de livraison
Oui, je me suis tout seul. <chuckles> Mmh mh.
est-ce que ça, ça peut être réglé assez rapidement? Heu, c'est ton vu que c'est ton domaine, je je peux pas forcément m'avancer, mais est-ce que moi, je j'ai envie de dire que c'est tu es à l'étape où, heu, les employés vont être, heu: «On croit que ce qu'on voit.» Donc est-ce qu'il y a au moins une petite chose que tu pourrais, heu, mettre en place pour leur dire: «Regardez, je suis vraiment de bonne foi, j'essaie vraiment de réajuster des choses», que tu pourrais, heu, mettre en place très rapidement?
Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que, heu, effectivement je pense que tu as raison, hem, là la communication étant bloquée, faudrait peut-être pas chercher de l'arranger par le par la discussion, au préalable, mais oui, heu, mettre une action significative qui leur montre le la bonne volonté, heu, pour aller de l'avant, c'est vrai. Heu j'aurais la possibilité, parce que ce que j'ai en main, moi, par contre, c'est le le budget du magasin et même si ça nuit un peu à la rentabilité immédiate du magasin, je pourrais leur, heu, leur donner, heu, au moins un temps pour, heu, remettre à plat le magasin parce que, oui, par rapport à ces soucis de livraison surtout et de propreté du magasin, finalement, c'est ce que ça entraîne, hein, quand il y a une surcharge sur livraison. Hem, plutôt que de demander impérativement à ce qu'ils trouvent leur organisation et qu'ils trouvent une bonne entente, bah, leur mettre quelques intérimaires, un temps donné, heu et peut-être donner à à ceux en qui j'ai le plus confiance enfin, ceux qui travaillent bien, heu, moins intervenir, un peu, finalement, dans le management aussi de la responsable et dire, heu imposer que certains prennent en charge les intérimaires. Parce que j'ai confiance en eux et qu'ils peuvent le faire, heu, pour remettre à plat le magasin et finalement leur montrer qu'on qu'on leur fait confiance aussi pour gérer les choses et qu'on leur donne des moyens. Ça pourrait être une solution qui pourrait, peut-être, remettre un peu de baume au coeur et leur montrer qu'on qu'on les abandonne pas, c'est vrai.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ça m'a l'air d'être une belle solution ça. C'est c ouais ça serait alors, heu, heu, bien sûr quand tu dis peut-être que, hem, ça irait pas avec la rentabilité du magasin mais, heu, investir du coup dans dans les employés de des magasins du magasin qui sont déjà là, leur faire confiance et puis, en effet, je trouve c'est la meilleure manière de leur dire «Mais on vous abandonne pas vous voyez? On remet des choses en place, on vous laisse ce temps-là pour que vous trouviez votre propre organisation, on est là avec vous». Je franchement, je pense que c'est une très bonne piste que tu tiens là, hein.
Mmh mh. Et c'est et faudrait que je leur mette en avant que, heu, aussi que que c'est moi-même un risque que je prends, parce que vis-à-vis de moi aussi, des du dessus et de la de la direction globale, je vais devoir im imposer le truc que ben, heu, je prends un je prends sur le chiffre du magasin pour, heu je donne les moyens pour que ça aille mieux derrière donc, heu, je prends un risque moi-même de me faire reprendre si ça si ça passe pas.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Ah ben, hein, oui, ça c'est super important. En fait, de voir que toi aussi tu t'engages à ce point-là, au au point de prendre un risque, je pense que ça va vraiment les toucher en fait. Hem, mais là, je pense tu tu tiens 2 choses, heu, déjà tu peux essayer, tu vois? Faire une expérience essayer ça et voir comment ça se passe, si tu vois que la confiance revient, petit à petit, après tu mettras quelque chose en place, heu, une 2de chose en place si c'est nécessaire, mais, sincèrement je pense qu'en commençant par ça déjà, c'est vraiment, heu, faire preuve d'humilité, c'est venir, dire: «Je rattrape les choses, la preuve, je me mets même en danger moi-même, mais j'ai vraiment envie que ça marche donc, heu, je pense que là, heu, là on est bon, quoi».
Mmh. Ça peut être oui c'est une solution à essayer, je peux déjà partir dans ce sens et ça permettrait déjà que moi je rétablisse la relation pour ensuite essayer de retravailler la relation en entre eux et et la responsable.
Mmh mh. Ouais, bah, en tout cas, top, mais, en tout cas, tu es, heu
Par étape, tu as raison, mais il faut que je sois patient et que j'aille par étape, c'est vrai.
Ouais, je pense, mais, heu, en tout cas, tu hésites pas, hein, si tu veux en reparler après, heu, moi je suis là pour t'aider, hein.
Et ben, merci beaucoup pour tes conseils.